うん、そうですね。
ですよね。
ただ、そうなんですよ。ただね、こうなんかお酒入ると結構ほんと何て言うんですか、うーん、場がカオスになってしまってて、例えばひとりふたりこうね、じゃ4名8名で座ってて、2人が大きな声で話したとするじゃないですか。端っこと端っこで。なんかその場合ってなんかどっちに入ろうかなとか、どっち入りやすいかなとか、どんな話してるんだろう、ちょっとね混乱してしまう自分がいるんですよね。でそこでさらに、なんだろう、こう、やっぱりし知らない人が絶対何名かいるんですよ、その中には。新しい人って言うんですかね。はい。でそういったところで、なんか人となりを知らないまま、こうどんどん会話を進めていく時で、なんか失礼に当たらないかなとか。なんかちょっとしたらそういったこう、どうでもいいんですけどね。そういった不安っていうのも、こう合わせて出てきてしまうっていうところが、なんか自分を出せてないとか、うまく自分を表現できてないなっていうところで最後、なんか自己嫌悪的な感じになってしまうんですよね。
ええ。 ええ。ええ。 ああ。 ええ。 ええ。 ああ。 なるほど。までも、初めての、その、し、ま、初対面っぽい人って、意外になんか向こうも不安だったりするので、あの、そういう人に、こう、最初声かけてみて、相手もやっぱり声かけられるって嬉しいと思うんですよ、自分が、あの、まだその場に初めて来た人とかだったらどうしようって不安になってると思うので。なのでちょっと不安そうな人を見つけて、声かけてみるっていうのはどうですかね？
はい。 あ、そうですかね、やっぱり。うん。 はい。 はいはい。 はい。 それもいいですね、なん不安そうな人は。ただ、私40代で相手が50代とか60代とか結構年上の方でもいらっしゃるんですよ。なんか、でさらにこうサルサってどっちかっていうと男性と知り合うより、異性と知り合いたい人がたくさんいらっしゃるんですね。その中でこう同性同性をうん。あ、ま、いたらいいんですけどね。はい。はい。だ、そういう方が見つけて、こうね、話せればいいんですけど、なかなか同年代の、ああ、何て言うんですか、同性の年上の男性っていうのは、なんかね、結構壁があるなっていう感じがするので。
ええええ。 ああ。じゃあ女性でぽつんとしてる人っていないですかね？女性でぽつんてしてるええ。 ええ。